मैं ना इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दरअसल अ, मुझे ना म मेरा जो आत्मविश्वास है मुझे ऐसा लगता है वो कहीं खो-सा गया है। और मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है, जिस कारण मैं किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा। चाहे वो मेरी पढ़ाई-लिखाई हो या मेरे कोई और काम हों, जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ ना, तो मेरे मन में ऐसी भावनाएँ आती हैं कि मैं इस काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाऊँगा। जैसे अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी समय दे लूँ मैं अपनी परीक्षा में सफलता नहीं पाऊँगा। या फ़िर अपने काम के बारे में कहूँ तो अगर मैं, अपने काम में कभी कोई नया प्रयोग करने का सोचूँ भी, तो मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं कि शायद जो मेरे सीनियर हैं उन्हें ये पसंद न आए या शायद मुझे इसके लिए मेरी आलोचना की जाए। तो मुझे कहीं न कहीं अपने ऊपर हमेशा संदेह होते रहते हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस आत्मसंदेह से कैसे निपटूँ और इस चीज़ से निकल कर आ कैसे आगे बढ़ूँ? तो क्या इसमें आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूँगा और म जो आप एक विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं ये एक सामान्य बात है। अक्सर लोगों को होता है प्रेरणा खो जाती है, कुछ घटना के कारण होता है। कई बार हम ही कुछ च चीज़ें ज़्यादा सोच लेते हैं, इस वजह से भी चीज़ें होती हैं, तो ये बईस बड़ी-सी सामान्य-सी बात है और निश्चित ही आपको सलाह दूँगा जिससे आपको ना सिर्फ़ आपका आत्मविश्वास दोबारा बढ़ जाएगा, आप जो आत्मसंदेह कर रहे हैं और जिस लक्ष्यों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसे बिल्कुल ही पा लेंगे और आप अपना जीवन अच्छे से जिएँगे। देखिए मैं आपको सलाह दूँ उससे पहले अ, मुझे थोड़ा-सा आपके बारे में और जानना, आपकी समस्या के बारे में गहराई से जानना है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा आप उसके जवाब दें। सबसे पहले तो मुझे बताएँ आपने कहा कि आजकल आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो, क्या कोई विशेष घटना हुई जिसके बाद से आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर आई या यूँ ही अचानक किसी चीज़ के तहत आई? ये मुझे थोड़ा-सा बताए।
जी। जी। दरअसल, अ, मैं अगर आपको अभी हाल की घटना के बारे में बताऊँ तो कुछ समय पहले मेरे एक परीक्षा का परिणाम फ़ल आया। मैं सच बता रहा हूँ मैंने उस परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत समय दिया था और कहीं न कहीं मैं उसके परिणाम को लेकर भी बहुत आशावादी था। मुझे उम्मीद थी कि उसमें मेरा चयन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत भी की थी, बहुत समय भी दिया था और परीक्षा के बाद अपने उत्तर का मूल्याँकन भी किया था। तो मुझे मैं इस बात को लेकर कहीं न कहीं लगभग आश्वस्त था कि मेरी इस परीक्षा में मैं सफ़ल तो होने ही वाला हूँ। लेकिन जब मेरी परीक्षा का परिणाम आया तो उसमें मैं सफ़ल नहीं हो सका मुझे असफ़ल घोषित कर दिया गया। इस चीज़ ने ना कहीं न कहीं मेरे आत्म, मेरे मनोबल को बुरी तरह से तोड़ दिया है। मेरा उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि शायद मुझमें ही कोई कमी है या मुझ में शायद क्षमताएँ नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमेशा मेरे मन में चलती रहती हैं और कहीं न कहीं मुझे हमेशा खुद पर आत्मसंदेह होते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ कि अ, जो परीक्षा के परिणाम हैं वो मेरे अम, अ, मेरे जैसा मेरा आंकलन था उसके अनुरूप नहीं आएँ। लेकिन इस बार ना मुझे बहुत उम्मीद थी क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की थी और बहुत समय भी दिया था। तो अब जब मेरा इसमें चयन नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं मुझे अपने भविष्य को लेकर भी बहुत सारी चिंताएँ मेरे मन में आ गई। और सिर्फ़ भविष्य को लेकर चिंताएँ ही नहीं कहीं न कहीं अपनी क्षमताओं पर भी मुझे शक होने लगा कि, क्या मैं सच में उस काबिल हूँ? क्या सच में कोई परीक्षा निकाल सकता हूँ? क्या या फ़िर मुझ में कहीं न कोई कमी है कोई मेरी क्षमताओं में या मेरी काबिलियत में कमी है? तो ये चीज़ें ना ये ख़्याल मेरे दिमाग में हमेशा चलने लगे उसके बाद से। फ़िर मुझे जब भी या तो मैं पढ़ने बैठूँ तब मेरे दिमाग में यही बातें चल रही होती कि मैं कुछ भी कर लूँ मैं कभी सफ़ल नहीं हो सकता। अगर मैं कोई और काम भी करने बैठूँ तब भी मेरे मन में बस नकारात्मक विचार ही आते हैं। और इस आत्मसंदेह ने ना मेरी दक्षता को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। मेरा आत्मविश्वास भी कहीं खो गया है और कहीं न कहीं अब मैं बहुत अंदर ही अंदर टूटता सा जा रहा हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि इस स्थिति में मैं क्या करूँ? मैं वाक़ई बहुत परेशान हूँ।
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और बिल्कुल आप चिंतित न हो, अक्सर जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं, जीवन उतार-चढ़ाव का ही नाम है, तो आप ये समझ लें अभी आप एक चढ़ाव पे हैं तो ये चीज़ें होना सामान्य है, मैं मैं आपको सलाह दूँगा। उसके पहले मुझे एक छोटी-सी बात और बताएँ, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इन परिस्थितियों को और बढ़ा देती है, मतलब ये जो आपकी स्थिति है, आपकी जो चिंता है इसको और ज़्यादा बढ़ा देती है? ऐसी कुछ चीज़ें हैं?
अ, अगर मैं बताऊँ तो जैसा अभी, एक तो मेरे परीक्षा का परिणाम फल मेरे अ, सोच के अनुरूप नहीं रहा इसने मेरी चिंताएँ तो बढ़ाई ही है। इसके अलावा ऐसा भी होता है जब जैसे मैं अपने काम के बारे में बताऊँ तो मैं साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। मेरा काम जो है वो कंटेंट क्रिएशन का है, तो मैं हमेशा कुछ नया लिखता हूँ और सिर्फ नया लिखना ही नहीं होता, किस तरह से आप अपनी लिखावट को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि पढ़ने वाले को रोचक लगे, ये भी हमारे ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो मैंने अभी हाल ही में एक अ, ऐसा नया प्रयोग किया जैसे उसमें मुझे करना ये था कि मैंने एक जटिल कांसेप्ट को एक कार्टून के माध्यम से 2 कार्टून चरित्रों के बीच संवाद के माध्यम से मैंने उसे अ, समझाने का प्रयास किया। जब मैंने ये चीज़ें अपनी टीम के पास सामने रखी तो मेरे सीनियर ने इसका काफ़ी, आप कह सकते हैं काफ़ी आलोचना की। इसे बिल्कुल बचकाना कह दिया और कहा कि ये ऐसे क ऐसा कंटेंट मतलब अ, बहुत ही थर्ड क्लास है। इस तरह की टिप्पणियाँ की उस चीज़ को लेकर तो ये चीज़ें ना, कहीं न कहीं मेरे आत्मसंदेह को बहुत ज़्यादा अ, बढ़ा देती हैं। अगर मैं समग्र रूप से कहूँ तो जीवन में जो मुझे कभी असफलताएँ मिल जाएँ, या मेरे अ, सोच के अनुरूप अगर मुझे कोई परिणाम न मिले, या कोई मेरी बहुत आलोचना करे, बहुत इस तरह की टिप्पणियाँ करे तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ऐस ऐसा मुझे लगता है कि मैं दिल पे लेता हूँ और ये मेरी मेरे आत्मसंदेह को बहुत बढ़ा देती हैं। जी।
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। उम। जी, जी, बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ अक्सर आलोचनाओं से थोड़ा-सा आत्मविश्वास कम होता है और आत्मसन्देह भी उत्पन्न होता है। बहुत अच्छे से आपने वो बात समझाई और आपको उदाहरण से मुझे आपकी समस्या के बारे में और जानने का मौका मिला। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ और मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। मुझे एक चीज़ और बताएँ क्या इन चीज़ों के संबंध में आपने कुछ प्रयास करने की कोशिश की? क्या किसी दोस्त-वोस्त से बातें की? या आप अपनी बातें साझा नहीं कर पाते, इस तरीके कुछ चीज़ आपने की हो या कोई प्रयास किए हो उस बारे में मुझे थोड़ा-सा बताएँ?
जी, बिल्कुल। अ, <smacks lips> अगर मैं प्रयासों के बारे में बात करूँ तो स मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत ठोस प्रयास किए हैं। ये ज़रूर किया है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ऐसी बा बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं, तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के संपर्क में तो नहीं हूँ, कुछ एक दोस्तों से मेरी फिर भी बात हो जाती है, तो मैंने अपने एक दोस्त के बारे म से इस संदर्भ में बात की। उसने मुझे अ, कहीं न कहीं मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास किया, और उसने मुझे वो दिन भी याद दिलाया जब हम अ, साथ में थे और कहीं न कहीं मुझे कुछ चीज़ों के लिए पुरस्कार मिला था, मेरी क्षमताओं को सराहा गया था। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे मुझे इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा हो या कुछ और फ़ायदा हुआ हो। हाँ, ये भी है कि इन दिनों मैं चूँकि मुझे आत्मसंदेह बहुत अधिक हो रहा है अपने ऊपर, तो मैं आम तौर पर मैं बिल्कुल अकेला रहना पसंद कर रहा हूँ। मैं किसी से मिलना-जुलना या किसी से बातें करना, इन चीज़ों से मैं भाग रहा हूँ। हालाँकि ये उपाय तो नहीं है मगर फ़िर भी, ये ये चीज़ें ना मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अक्सर होता है, हम जीवन में किसी परिस्थिति में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले रहें और किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। और अच्छी बात ये है कि आपके पास एक मित्र है जो, कम से कम आपकी सहायता करने की कोशिश तो कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मुझे एक छोटी-सी चीज़ और बताएँ। जैसा कि आपने बताया कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसमें आप, मतलब एक ख़ुद को बहुत नकारात्मक महसूस करते हैं इस प्रकार की चीज़ें, आप महसूस करते हैं। क्या आप अ, इससे पहले मतलब ये जो घटना हुई है जो आपने एक्ज़ाम वगैरह दिया है और आपने बताया कि इसके पहले भी आपने दिया था जब, तो ऐसा कुछ हो चुका है। तो क्या ये एक्ज़ाम दोबारा हो सकते हैं, तैयारी करके, आप दोबारा इसमें अ, मतलब अपना शामिल हो सकते हैं, आगे जाके या ये बस 1 ही बार का था?
नहीं। जी मेरे पास दोबारा मौका है। ये परीक्षाएँ तो हर साल आयोजित होती हैं। और मेरी उम्र सीमा और मेरे जो प्रयास की संख्या है, वो भी अभी इतनी है कि मैं दोबारा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन, क्या करूँ इस आत्म संदेह ने ना बिल्कुल मुझे तोड़ सा दिया है। मेरा पढ़ने में भी दिल नहीं लगता, किसी काम में दिल नहीं लगता, तो मैं कैसे आगे की तैयारी करूँ? वाक़ई बहुत परेशान हूँ। अब आप ही मुझे बताइए, कि मैं इस आत्मसंदेह से निकल कर आगे कैसे बढ़ूँ? जी।
बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया और, मैं निश्चित ही आपको सलाह दूँगा। देखिए सबसे पहले, तो जीवन में उतार-चढ़ाव लगातार आते रहते हैं। अभी आप ये समझिए कि आप एक चढ़ाव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
बिल्कुल और अ, भविष्य में आपको कोई सुझाव अगर चाहिए हो, तो मैं यहीं हूँ आपकी मदद के लिए। आप हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।